Ну да, да, да, ну вот, кстати, так и сделали, конечно, э, потому что сами-то никто, ни 1 из соседей не захотел лезть на дерево, чтобы снимать это гнездо, поэтому проще было. Слушай, а вот к к что касается, ам, шершней, э, вот у нас поселился азиатский шершень, и все говорят, что это прямо такая катастрофа для пчёл, насколько это правда?
Мгм. Да, действительно, шершни, они более сильные, и они часто доминируют, а в среде пчёл, и как бы, эм, они там могут их убивать. Поэтому, конечно, шершень, он, а, м, опасен, и, м, поэтому нужно как-то контролировать его популяцию. У д ну, если где-то это вот, э, допустим, за замечено, да, а, потому что потому что это может потом нести проблемы. Шершни, конечно, там тоже какую-то имеют свою пользу, да, но всё-таки, м, как бы, если они заменяют пчёл, да, как бы сокращают популяцию, то это не очень хорошо. Да, это это имеет свои риски. Мгм.
Ну да. Ту ну да, ну да. Что-то у нас тоже были ши и шершни у нас тоже были, а, в нашем саду, да, и они, причём, азиатские, в говорят, что азиатские они самые такие, эм, ну, как бы ин инвазивные, да, то есть они з сильно очень, ну, пагубно влияют на экосистему, короче, их, э, тоже вызвали какую-то службу. <chuckles>
Они ещё более опасны для людей, для животных. М-да. Мгм. Точно, да. Мгм, у меня как-то папу ужалили 2 и земляных шершня. Это, наверно, не азиатские, но вот к какие-то вот какой-то тоже вид там огромные такие были. Вот у него там рука раздулась там как нога. То есть это опасно очень было, конечно, поэтому с шершнями нужно быть очень аккуратным.
М. А! Ну да. Ну понятно, слушай, спасибо тебе большое, хорошую очень информацию ты мне дал, и, э, конечно же, пчёлы, надо их охранять, пчёл, чтобы с сохранить нашу экосистему, наши цветы, наши фрукты. Спасибо тебе большое.
М. Мгм. Да, пчёл и других насекомых тоже, да, важно, которые в этом участвуют в процессе. Да, спасибо за вопрос, был рад поделиться. Пока пока.
Ну, тоже, да, конечно. Я тоже, пока.

Слушай, вот что важно знать о защите пчел и других, а, опылителей?
Вот тут, наж наверно, нужно, ам, спс сперва понять вообще, какие пчёлы бывают, потому что вот какие у нас ассоциации с пчёлами? Это те, что дают
Пчелы, они еще разные бывают? Они бывают, э, каких-то Просто я знаю пчёл только которые приносят мёд, <laughs> вот и всё. <laughs>
Да. <chuckles> Ну вот, <chuckles> большинство людей, да, вот как бы думают, что вот только такие пчелы и существуют. Да, вот там какой-нибудь пасечник там, пчеловод этим занимается или какие-нибудь дикие пчелы есть, которые тоже там огромные ульи, а, в дупле где-нибудь, э <chuckles> Да да, и потом медведь находит это всё и ест. <chuckles> Такая, наверно, ассоциация, да? Вот, но на самом деле вот эта вот, эм, тема, она намного шире, потому что, а, вот как раз-таки вот этим пчёлам, которые приносят мёд, ам, им особо ничего не угрожает, потому что, в принципе, пока есть, э, вот, люди, которые занимаются этим, пчеловоды, они, э, в принципе, эти пчёлы будут жить. Их там скрещивают, там, ра как бы, следят, чтобы у них всё было хорошо, создают им правильные условия. И как бы здесь они, в принципе, в в целом как вид в безопасности. А вот настоящая проблема, она, э, вот находится в контексте исчезновения вот диких опылителей. То есть есть пчёлы, которые, ам, живут в дикой природе, не всегда они приносят мёд, вот, и и не всегда это только пчёлы, потому что опы опылить, э, растения могут и другие насекомые. <chuckles>
А, ну, дикие, да, тоже есть. Но они тоже мёд делают, по-моему. Ну да. <laughs> Ну да, это я знаю, есть там, ну, ль кто угодно, шмели там, б не знаю, бабочки, даже осы, они тоже, по-моему, важны.
Точно. Да, вот, то есть абсолютно там разные жуки, те же бабочки, да. Вот т поэтому, как бы, вот все эти насекомые очень сильно важны. А, и вот именно эти насекомые, они выполняют огромную часть вот этой работы по опылению диких растений и многих культур, благодаря чему там плоды появляются, а, вот, э, там, в садах где-нибудь, да, там, а в на природе тоже дикой, там, и так далее. То есть, вот, ну, и вот именно эти жуки, именно эти пчёлы, они вот беззащитны перед, там, дикой природой, перед хищниками и, там, средой обитания, в которой они находятся.